Mhm. Mhm. Ja, klar. Mhm. Also, die Wehrpflicht gab es da noch oder die war dann schon abgeschafft?
Die gab es tatsächlich noch, auch vollumfänglich. Das wäre zum Beispiel auch so 'n Ding, ne, dass man mir so hätte sagen können: „Weißt du was, mach doch erst mal Wehrpflicht. Mach doch erst mal 10 Monate, 12 Monate. Und dann kannst du innerhalb dieser 10 oder 12 Monate kannst du immer noch sagen: ,Alles klar, das mache ich jetzt für länger.’“ Aber gleich reinzugehen in die Nummer mit mit so 'nem immensen 12- Jahres-Seelenverkaufsformular, das ist halt totaler Wahnsinn.
Hm. Hm, ja. Ja. <laughs> <laughs> Ja, würdest du sagen, da hat die finanzielle Seite dann auch mitgespielt? Also, dass man als junger Mensch dann vielleicht sieht: „Ja, Mensch, wenn ich mich verpflichte, ähm, oder v auch für längere Zeit, dann verdiene ich gleich von Anfang an mehr Geld?“, oder war das gar nicht so? Mhm.
Natürlich. Doch, natürlich. Das war super, ne? Weil vor allen Dingen weil ja in jedem dieser Hochglanzmagazine auch genau stand, ab wie viel Monaten du was bekommst. Und ich werde meinen ersten Sold nie vergessen, den haben wir tatsächlich die ersten 3 Monate in bar ausgezahlt bekommen. Und dann stehst du da als Schulabgänger, der noch nie Geld verdient hat mit zweitausend Mark in bar in der Hand. Und du denkst: „Alles klar, jetzt geht's los!“
<chuckles> Ja. Mhm. <laughs> Ja, ja, das ist schön. <chuckles> Viel besser, als jeder Student dann dasteht, ne? Und man hat dann wirklich, mhm, Geld verdient. Ja, klar. <laughs> Und würdest du dir dann jetzt raten, also, da weniger drauf zu schauen? <snorts> Und, ähm. Mhm.
<laughs> So, genau. Ja. Ja. Ja. Also, nicht m nicht mal nur des Geldes wegens, ne? Natürlich ist das toll, wenn junge Menschen gleich von Anfang an gutes Geld verdienen, auch in der Ausbildung. Aber, alles andere, ne, also, w also, w was ist denn dieser Drang, uniformiert und bewaffnet durchs Leben zu gehen? Das ist ja nicht normal. Also, da würde ich mich ja heute vielleicht sogar zum Psychologen schicken. Das ist so 'ne Art Geltungs und Machtbedürfnis, das sich auch nie nie so erfüllt hat, weil du läufst ja nicht bewaffnet, äh, in Uniform, durch durch die Städte und dich sieht ja keiner außer deine Kameraden. Also, ist das ja Quatsch.
Ja. <laughs>